Olha, eu queria que você me ajudasse com uma situação que eu tô passando agora e não sei se você consegue identificar algum tipo de de alternativa, né, pra eu poder passar por isso. O que que acontece, eu
Entendo. Vou te ouvir, tá. Tô aqui te escutando e e claro que eu vou te ajudar da melhor forma possível que eu conseguir, tá certo?
Uhum. Ah, tá bom, obrigado. O que que acontece, eu eu vim morar na Alemanha, né, e aí foi uma uma questão que aconteceu mais, eh, por conta da minha esposa, né, e não necessariamente uma decisão minha. Então, desde que eu conheci a minha esposa, ela já comentava sobre isso e eu tô com ela há 13, anos. Então, ela já comentava sobre morar na na Alemanha e tudo mais, mas eu sempre achei que era uma uma situação um pouco longe, né. Porque, ao longo desses anos, eu não percebia tanto esforço da parte dela, não percebia muita movimentação pra que a gente viesse pra cá. E também, no meu caso, não era interesse, né. Eu nunca eu nunca tinha saído do Brasil. Na realidade, foi a primeira vez que eu eu saí do Brasil, já foi direto, <chuckles> né, vindo morar fora. E eu pensava em visitar lugares, agora, pra morar, não. E, ainda mais na Alemanha, né, porque, no Brasil, eu não tinha contato com a cultura alemã, não ouvia música, não via filme. Pra você ter uma ideia, eu gostava de uma série alemã
Hum, entendi. Entendo. Hum. Uhum. Uhum. Entendi. Entendi. Entendi. Hã.
só que quando eu assisti essa série alemã, eu mudei o áudio da série do alemão pra inglês e botei a legenda em português.
Uhum. Entendi. Sim, é porque é uma língua completamente diferente, né. Não tem faz até sentido o que tu fez. Interessante, então tem um ano que tu estás na Alemanha? Entendi errado?
En então assim Exato. Tá. Já tem 1 ano e 9 meses, já.
1 ano e 9 meses. E, nesse período, você não voltou em casa?
Uhum. Eu voltei. Eu voltei logo 6 meses depois, né, que a gente chegou aqui, a gente foi para o Brasil e, inclusive, era pra pra eu ter ido agora em novembro novamente, mas eu não fui porque eu comecei um curso de alemão, um curso intensivo, então não consegui ir, mas provavelmente eu vá em fevereiro. E qual é a grande questão? Eh, eu sempre fui muito apegado à família, né, então sempre estava junto dos meus pais, do meu irmão, aí minha tia, meu tio, minha meus avós, infelizmente, ano passado eles eles faleceram, mas eles também s a gente sempre tava junto e a minha mãe é uma Família unida, minha mãe é a é a mãe, mãe, mãe mesmo. Então, assim, eh, eu sinto essa falta, porque eu acho que as pessoas são o mais importante, né, são as coisas mais importantes do da vida. E quanto mais tempo eu puder passar com essas pessoas, eu eu acho que é melhor. E aí eu fico nessa saudade aqui.
Não. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Tá. Hum. Uhum. Uhum. Uma família unida. Uhum. Da vida. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante, né, já tem aí, tu foi 6 meses depois, mas tá aí, o o que que tu faz pra matar a saudade? Por exemplo, hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito. Tu não está fisicamente lá, mas tu consegue, se quiseres, usar um WhatsApp e falar todos os dias, visual, né, por vídeo. Como é que tu faz isso? O que que tu faz?
Uhum. Uhum. Sim. É, eu co eu costumo muito fazer chamada de vídeo, né, porque acaba deixando mais próximo, realmente é incrível. Eh, você não tá perto, mas o fato de você ver a pessoa acaba sendo muito mais pessoal do que só a mensagem de texto, né, só ouvir a voz, então isso é muito legal, mas ainda, obviamente que ajuda, mas não é a mesma coisa. Então assim, né
Aham. É, é. Claro. Não, claro, claro. Nunca será, né, nunca será. Mas e tu morava com os teus pais, pelo que eu entendi, né? É isso? Ou não? Morava?
É. É, eu tinha muita pro é, eu morava, porque assim, era muito próximo, então eu vivia basicamente na na casa deles.
Entendi. E tu tinha uma rede de amigos grande, assim também, que hoje tu não tem? Ou tu tem amigos aí, na Alemanha?
Olha, vou ser sincero, os os as pessoas que eu considerava mais próximas assim, 2 delas vieram para para a Europa, né, inclusive eu eu visitei eles esse ano e e eu acabei deixando 2. Então a nossa rede de amigos, assim, eram uns 5 amigos, contando com meu irmão. Então 2 deles vieram para cá, mais 2 ficaram. Mas eu sinto mais falta do da família mesmo. Eu eu
Uhum. Hum. Olha, que interessante. Aham. Olha, que coisa boa. Tão perto. Claro, claro, assim, é é insubstituível, e e, eu te entendo, porque porque família é família, tu falou tudo já, né, eh, são os nossos bens preciosos, que se diz assim, né, na na vida. Mas assim, o que que é interessante, sabe, a saudade não tem muito trata tratamento para ela, exceto esses paliativos, como falar pelo WhatsApp, chamada de vídeo e a recorrência, né, tipo, todos os dias fazer uma ligaçãozinha, mandar mensagem, pai e mãe, sabe, se manter presente na vida deles e vice-versa. Isso é uma forma. Agora, talvez, eu não sei a tua questão de visto, se tu tem um visto que tu pode ir ao Brasil, eh, de repente, se planejar e comprar passagem com antecedência, se for a questão financeira, né, para de repente ir no Brasil 1 vez por ano, pelo menos, pelo menos, sabe, isso é importante, né.
Uhum. Hum. Verdade. Uhum. Hum. Uhum. Sim. Uhum. Hum. Uhum. Sim Aham, é essa a ideia essa é a ideia, né, eu já fui no, no no 1º ano eu fui. Esse ano, infelizmente, não deu pra ir, porque como eu te falei, apareceu um curso, a gente tinha planejado uma data, eh, eu não consegui. A minha esposa até foi sozinha, porque ela tinha que ter ela reservou essa data no trabalho, né, então ia ficar difícil de alterar e eu eu não pude ir. Mas, né, sabe uma outra coisa que acaba, eh, incomodando bastante? Apesar de eu estar aqui, eu continuo pensando no Brasil. Eu não sei se eu vou querer morar muito tempo aqui, não sei se se é certo isso, se eu preciso, eh, desconectar de vez do Brasil, mas eu tô há 1 ano e 9 meses aqui já, né, impressionante como o tempo passa, 2 anos, isso é uma loucura, daqui a pouco Mas o idioma, agora que eu comecei a a me adaptar, porque esse curso eu esperava fazer no 1º ano, né, que era um curso até integrado à prefeitura aqui, mas só foi sair agora no ne nesse 2º ano. Então, assim, eu não sei. Eu eu, pelo menos com a cabeça que eu tenho, hoje aqui, eu não penso em viver aqui pra sempre.
Uhum. Uhum. Olha, entendi. <clicks tongue> Hum. Hum. Hum. Hum. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Entendi. Entendi, mas olha, um algo que eu posso te dizer que talvez reconforte teu coração, é porque normalmente os piores o pior tempo de quem vai morar fora são os 2 primeiros anos, sabe. É o processo de adaptação, ele é bem forte. E tu foi para um país de cultura completamente diferente, língua completamente diferente, porque não é um espanhol, que tu acaba entendendo, sabe. Que tem esse calor, assim, essa interati interação mais forte, né. Foi pra uma cultura que normalmente é mais fechada, eles têm por, culturalmente tu me corrige se eu tiver falando bobagem, tá. Mas eles são mais retraídos nesse aspecto, apesar que, quando tem uma festa, todo mundo é amigo de todo mundo, mas o normal, o dia a dia, tu cada um na sua. E a tua esposa, ela é brasileira?
Uhum. Hum. Uhum. Hum. Verdade. Uhum. Uhum. Ah, com certeza. Sim. Sem dúvida. Ela é brasileira. Ela é brasileira.
Ó, então, esse é um ponto positivo. Achei interessante tu falar que tem um amigo, 2 amigos morando na Europa. Isso também é uma coisa que tem que dar tempo ao tempo, sabe. Porque estar aqui aí na Europa, vai te facilitar conhecer o mundo. O período que tu determinar, junto com a tua esposa de ficar aí, vocês vão ter acesso à viagens mais baratas, mais assim, em conta, financeiramente falando, o acesso é muito mais tranquilo e você pode aproveitar esse período pra conhecer. Mas, nada disso apaga e nem diminui a saudade. A saudade é uma coisa que só cresce. O que tu pode, realmente manter nesse período, é ter em mente, talvez isso te te ajude, eh, conversar com a tua esposa e, de repente, definir um prazo, tipo: "Olha, eu acho que pra mim é que é até 5 anos". Aí tu revê o prazo lá na frente, vai que tu muda, né. Porque aí tu, dentro de ti, vai tá mais, assim, confortável, tipo: "isso é um período, eu estou longe por um período". E aí tu vai falando no WhatsApp, sabe. Assim, vai fazendo outras coisas pra amenizar a saudade.
Uhum. É. Uhum. É. Uhum. Sim. Uhum. É. Uhum. Uhum. É, é. Sim, é verdade. Ter ter esse prazo definido acaba, hã, quando a gente tem um porquê, né, fica mais fácil da gente passar pela situação, realmente, realmente. Uhum.
Claro. É, e assim, isso ta talvez amenize um pouco pra ti, porque eu tô notando que tu não tá com muita segurança, em relação, "se eu tô gostando ou não. Acho que não é aqui, eu tenho saudade do Brasil". Não precisa quebrar os pratos com o Brasil não, mas precisa, hã, manter com os teus pais e com os seus amigos. O resto, talvez tu possa até a a abolir um tempo, assim, sabe. Sem se envolver muito, porque tu precisa te envolver aí.
Uhum. Uhum. Perfeito. Entendi.
Precisa aprender a língua aí, precisa entender essa cultura aí um pouco, tu precisa te permitir também, sabe.
E, é, essa palavra é muito importante, né. Eu acho que no começo eu tava com isso travado. Eu não não queria, e aí não queria de jeito nenhum aprender o idioma, né, no primeiro ato. E aí essa essa palavra realmente é importante pra mim, se permitir viver o que eu posso viver aqui, né, realmente.
Hum. Pois é, olha que interessante. Uhum. Claro, imagina depois, tu poder contar para os teus pais, de uma forma saudável, feliz, todas as experiências que tu passou. Tu vai chegar outra pessoa, porque essa experiência internacional, ela ela te permite isso, vi conviver com uma outra cultura, abre a mente. Então, que bom! Aproveita isso, nesse sentido, sabe. Sem se sentir culpa, sem ficar se lamentando. O Brasil tá lá, tá lá e a hora que tu voltar, vai tá tudo certo, vai tá tudo lá te esperando, entendeu? Tu não tá perdendo o Brasil, tu tá ganhando algo, tá agregando valor, sabe.
Uhum. Hum. Hum. Sim. É verdade. Olha só, muito muito obrigado, né, por esses conselhos, realmente, nesse momento, acaba, eh, acaba que eu me sinto mais confortado, com relação a isso. Eh, é porque, realmente é um pouquinho difícil, né, Te tem até a questão do clima que eu eu não comentei com você. Então, Brasil é u um clima quente, tem a questão de praia e isso também impacta, né, porque aqui a gente não tem isso. Mas eu fico com essa realmente com essa luta na na cabeça, apesar de que eu não gostaria de estar aqui, ao mesmo tempo, eu sempre fico repetindo: "Ah, mas eu sou grato". E eu sempre busco ver também, hã, o que que tem de bom. Então, é o que você falou, eu consigo viajar, eu consigo conhecer outros lugares de forma muito acessível, né, e isso é isso é bom. Acho que, eh, eu preciso enxergar por esse lado. E e o que você falou também, né, conversar com a minha esposa, definir um prazo até quando a gente vai ficar aqui. Porque acaba sendo mais fácil, se a gente sabe até quando vai ficar.
Uhum. Hum. É. Uhum. Isso. É. Claro. Não tenho dúvida, sabe, importante nesse momento tu escrever num papel lá, teu objetivo aí, período, definir. Depois vocês reveem isso. Mas ficar tranquilo contigo mesmo, sabe. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Que a saudade, tu mate através do WhatsApp, por enquanto. E lembra disso, é o momento, viva o momento, tá bom? Boa sorte pra você.
Hum. Entendi. Certo. Tá bom. Muito obrigado, tá. Muito obrigado pelos conselhos e até mais. Obrigado.
Até mais. Tchau, tchau.